Tu lo tieni per te, ma
Infatti ti dirò che Eh, ma infatti sono sempre dei limiti personali, capisci? Che l <smacks lips> io magari mi limito perché penso, uhm, che magari sono troppo, no? <laughs> Invece no, perché poi alla fine quando, sai, capirai poi un bicchiere di vino, un altro bicchiere di vino, ti sciogli un po'.
Eh sì. Risultare eccessiva, magar Sì, certo. Poi magari inizi tu, gli altri ti seguono a ruota.
Esatto, e così è stato alla fine, no?
Eh quindi apri le danze, è proprio il caso di dirlo.
E così è stato alla fine ed è stato piacevolissimo. Ma poi ballavamo di tutti, di tutte le età, no, tutti insieme. È stato piacevolissim
Eh. <chuckles> Ma sì, uno lo fa per divertirsi.
Ehm, sì dobbiamo forse cercare di capire che siamo noi i peggiori giudici di noi stessi e se s ci esponessimo un po' di più non andrebbe così male.
Questa sì, questo è ve anche perché ripeto, non si fa niente di male. Male che va sbagli un passo, uhm, non vai a tempo, oppure io posso stonare, però, cioè finisce là. Niente niente di
Eh lo so. Lo so. Ehm, dovremmo, mhmm, smettere di preoccuparci tanto, no, non credi?
Sì, uno deve esse un po' più sciolto, un po' più libero.
Iniziamo a praticare da oggi, dai. <laughs>
Sì, lo lo faccio, ehm, da su adesso esco dan ehm, cantando stasera. <chuckles>
<laughs> A adesso io ti devo salutare, perché devo andare a fare una passeggiata con mia sorella, mio cognato e la cagnolina per ehm, ti dico dopo se quando ci risentiamo, magari domani s se ti va, e ti dico se ho ballato davanti a loro. <laughs>
Va bene. Va bene. Mi sapere. Okay, io ti dirò se canto nel locale, prendo in mano la situazione. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Ti immagini la reazione degli altri che non sono abituati a vederti <laughs> Oh, guarda che simpatica sta chiamata, guarda. Ci sentiamo presto, allora. Ciao.
Così all'improvviso, dici: "Questa mo chi è, che fa?" <chuckles> <chuckles> Okay, okay. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, ciao.